Oke, ngomong-ngomong tentang dapur nih, dapur itu bisa dibilang jadi tempat kita bikin makanan, tapi juga tempat kita tanpa sadar bikin banyak sampah, iya enggak sih? Dari sampah-sampah kulit sayur, sisa makanan, sampai bahan yang kadaluarsa ternyata masih nongkrong di kulkas, gitu ya. <chuckles> Nah, kalau kamu sendiri nih, kamu itu orang yang, mmm, rajin masak di rumah atau lebih sering beli makanan jadi?
Mhm mhm, betul banget. Mhm. Kulkas, <chuckles> mhm. Aku tuh, mmm, aku tuh rajin banget masak serius, kebetulan aku tuh adalah orang yang hobinya memasak ya, mmm.
Oh, gitu, jago? O <laughs> oke oke, bener. Mmm
Jago jago banget. <laughs> Nggak banget-banget sih, tapi ya, jago lah, bisa kalau disuruh masak rendang mah, bisa.
Oh, oke oke, udah jago udah jago, udah bisa buka restoran padang, ya. Nah, kamu itu sering nggak sih sebagai orang yang rajin masak, gitu ya, eee, kamu sering nggak sih tiba-tiba nemu bahan makanan yang udah lupa gitu keberadaannya, ternyata dia ada gitu di dapur kamu? Uh.
Mhm. Mhm. Nyelip gitu ya, kayak barang makan bahan makanan, tapi nyelip gitu, biasanya yang kayak gitu, kan <laughs> Biasanya yang kayak gitu kan, eee, sayur kayak yang nyelip biasanya ya kalau di aku itu kayak toge, gitu loh. Toge itu kan nggak tahu kenapa dia sering banget nyelip dan kita ngiranya, eee, habis, kita ngiranya kita nggak punya toge, gitu kan. Terus akhirnya kita beli beli beli beli lagi beli lagi beli lagi dan kita enggak tahu ternyata ada yang nyelip di belakang banget, di belakang pinwall-pinwall, di kulkas, gitu kan. Nah, begitu udah dibuka, ternyata kan udah enggak fresh lagi, udah enggak se-crunchy itu, ya kan, terus juga udah bau busuk, maksudnya nggak busuk, bau bau nggak enak, gitu loh, kayak bau udah nggak fresh, tahu nggak sih, toge bau nggak fresh gitu, jadi kan
Iya, nyelip. Eh. Nyampi nyelip. <laughs> Ah, oke. <laughs> Bener. <laughs> <laughs> Betul. <laughs> Tau tau tau, enggak enak baunya pokoknya, ya?